हाँ तो, अ, देखिए आज-कल इंटरनेट इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर लोगों के पास अ, स्मार्टफ़ोन है। अ, हर लोग के अ, मोबाइल में सोशल मीडिया एप्स हैं कई सारे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, इंटरनेट पर अ, फ़ेक न्यूज़ से निपटने का कुछ ऐसे कुछ तरीके बताएँ तो आप बेहतर रहेगा।
हुँ। हाँ, देखिए ये तो सही कहा आपने कि आज का युग है वो इंटरनेट का युग है। और अ, ज़्याद देखिए सब इंटरनेट एक स्रोत भी बन चुका है जानकारी के लिए, खबरों के लिए। मगर फिर वही है कि मिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत है, फ़ेक न्यूज़ भी बहुत है, तो उसे पहचानना भी ज़रूरी होता है। आजकल तो देखिए क्या होता है ना कि खासकर किसी गंभीर मुद्दे पर, किसी बड़े मुद्दे पर, जब भी कोई एकदम से खबर आती है ना, अ, तो लोग जो एकदम से भागते हैं मतलब उसको शेयर करने के लिए कि अरे-अरे मुझे पता चल गया, जैसे कोई रेस चल रही हो। ये जो ख़बर आ गई है मुझे पता चल गया है। मैं अभी स्टोरी पर डाल देता हूँ, अभी दूसरों को शेयर कर देता हूँ। जैसे कोई रेस चल रही है कि हाँ इसको पहले पता चला है, वो पता है। तो क्या होता है कि इस तरह की जो ख़बरें होती हैं, इस तरह के गंभीर मुद्दों पे, बड़े मुद्दों पे, जो खासकर सनसनीखेज़ होती हैं थोड़ी-सी, वो आपको ना, उन पे एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे मुद्दे होते है ना तो कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, जो टीआरपी के लिए व्यूज़ के लिए, इंगेजमेंट के लिए, एकदम से कूद पड़ते हैं, उस मुद्दे पर। भले ही उनके पास ठोस सबूत हो या ना हो। या उन्होंने वो जानकारी वेरिफ़ाई की हो, उसकी पुष्टि की हो ना की हो, मगर वो डाल देते हैं बस। क्योंकि उन्हें तो मतलब है इंगेजमेंट से, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं एकदम से शेयर कर देते हैं स्टोरीज़ वगैरह पे, तो उससे उफ़ इससे क्या होता है ना, इससे आप उनके एक तरह से, आ आ आप ना कहीं न कहीं वो ही काम कर रहे हैं, मतलब जो वो चाहते हैं। आप गलत खबरें फैलाने का काम आप खुद ही कर रहे हैं। है ना? तो आप आप भी उसका एक हिस उस सिलसिले का एक हिस्सा बन रहे हैं, गलत खबरें फैलाने का। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि अ, एकदम से ऐसी किसी ख़बर पर विश्वास ना करें और है दूसरा है ये देखा करें कि भई वो जो भी खबरें दे रहा है, वो क्या विश्वसनीय हैं भी या नहीं। क्या उसने पुष्टि की है उस जानकारी की कहीं से? और त अ, उनकी जो हेडलाइंस है, उनकी खबरें, उनकी लैंग्वेज क्या है? काफ़ी बार इस तरह की जो देखिए जो ऐसे छोटे-मोटे पेजेज़ या अकाउंट्स होते हैं या ऐसे जो अ, क्या बोलें उनको न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा टीआरपी चाहिए होती है। वो बहुत ज़्यादा भड़काऊ हेडलाइंस का यूज़ करेंगे। उनकी जो लो टो लैंग्वेज होगी टोन होगी खबरों को रिपोर्ट करने की बहुत ही ज़्यादा क्या कहें कि उनको, थोड़ी भड़काऊ हो सकती है, प्रोवोकेटिव हो सकती है। जिससे वो क्या है लोगों के अंदर के नकारात्मक अन भावनाओं को ना, उम, जगाने का काम कर सकतीं हैं। तो अगर इस तरह की न्यूज़ की टोन है, इस तरह की लैंग्वेज है, तो समझ लीजिए कि वो बस टीआरपी और व्यूज़ के लिए लिखी गई है। उसमें अ, मतलब बहुत एक बैलेंस्ड टेक नहीं मिलेगा ख़बरों को लेकर। तो इस तरह की ख़बरों को आप समझिए कि इस तरह की इस तरह की खबरें शेयर करना सही नहीं होता है।
बिल्कुल। हाँ। हुँ। ठीक है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। सच में? समझा। तो ये बात तो आपने अ, बताई कि कैसे पहचानें कि इसमें सनसनीखेज़ हो एकदम ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हों, लेकिन अ अ, जैसे अ, फेसबुक हो गए हैं, व्हाट्सएप जैसे हो गए हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, तो उन पर भी अ, कई सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं, कई सारे लोग भी अ, जैसे मैंने हाल ही में देखा कि अ, कुछ लोग अ अ, ऐसे-ऐसे न्यूज़ फैला रहे थे, फेक न्यूज़ तो उसको अ, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अ, कहीं कोई, ऐसी कोई अ, ची जगह है, जहाँ या कोई फैक्ट चेकिंग चीज़ें, जहाँ पे पहचान सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या कुछ ऐसा कुछ प्रूफ़ उसमें मिल जाए या देख कर? तो क्या इसमें, ऐसा करें की पहचान पाएँ की ये फेक है, उस पर भरोसा ना किया जाए, तो ये जानना चाहूँगा मैं।
जी। हुँ। देखिए ऐसा होता है देखिए ऐसा ना, काफ़ी सारे आजकल तो काफ़ी सारे मतलब अ, वेरिफाइड सोर्सेज़ हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सही खबरों को अच्छे तरीके से दिखाते हैं पर उसकी पुष्टि करने के बाद। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं या फिर यूँ देखिए कि जो अ, जैसे आपको ऐसी कोई ख जैसे मैंने कहा, कोई ऐसे बड़े मुद्दों पे एकदम से खबरें आती हैं, सनसनीखेज़ जो खबरें होती हैं, एकदम से आती है ना, तो उनको एकदम से अ, स सच मानकर शेयर करने के बजाय, उनकी अलग-अलग स्रोतों से जो बड़े-बड़े मीडिया हॉउसेस हैं, जो थोड़े से बड़े और विश्वसनीय जो मीडिया हॉउसेस हैं, उनसे उनकी पुष्टि कीजिए कि क्या उन लोगों ने इस खबर की पुष्टि की है क्या? उन लोगों ने इस खबर को रिपोर्ट किया है? अगर सभी जो में अगर सभी जो मुख्य अ, क्या कहें न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर सभी जो मुख्य मीडिया हॉउसेस हैं अ, जो विश्वसनीय हैं, अ अ, जैसे आप एनडी टीवी ले सकते हैं या अ, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं या द हिंदू का लोग बहुत मानते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं ना कि अ, ये थोड़े विश्वसनीय है कि एक तरह से विश्वसनीयता लोगों में ज़्यादा है। तो अगर ये लोग किसी या एएनआइ, पीटीआइ आप कह सकते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, अगर ये किसी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और अ अगर ये उसकी पुष्टि करते हैं, तब आप उसको फिर भी सच मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बस अ, कोई भी आके, कोई भी यूज़र कोई भी अकाउंट आके जिस जो ख जो भले ही वेरिफाइड क्यों ना हो, ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, अगर वो आके बस रिपोर्ट कर रहा है आप और आप उसको सच मान ले रहे हैं एकदम से बिना उसकी पुष्टि किए, तो कहीं न कहीं आप खुद भी गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी और उस, उस खबर को अ, जो गलत खबर को फ़ैलाने का काम आप खुद ही कर रहे हैं। वो गलती आप खुद ही कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, हाँ। ओह! हाँ, हाँ। जी। हाँ। कैसे? कोई उदाहरण दें तो, बेहतर हो। अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा। बिल्कुल सही कहा। हुँ। ये तो सही कहा आपने। तो अ, मैं आपका भी अनुभव जानना चाहूँगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आपने कोई अ, फैक न्यूज देखी और आपने अ, विश्वास कर लिया उसे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो फैक है? अ, तो बिल्कुल बताइए।
<clicks tongue> <chuckles> हाँ अभी-अभी परसों ही हुआ था, परसों-तरसों। लाइक मतलब मैंने एकदम से विश्वास नहीं किया था। मैं तो मतलब मैं उठा था सो के और अ, उसके बाद कुछ देर बाद मेरे घर मेरी मम्मी आई। और उन्होंने मुझसे कहा की, "जो अ, जो अ, काफ़ी जो सीनियर एक्टर हैं, अभिनेता है धर्मेंद्र उनकी अ, कह सकते हैं, उनकी क्या वो मृ मतलब क्या कहते हैं वो अ, पास अवे कर गए हैं, है ना गुजर गए हैं।" तो मैंने कहा ओह अच्छा! फिर मेरे को देखिए और क्योंकि अ, क्या है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं। है ना, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो, तो उनका तो देखिए अ, एकदम से शक़ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, तो हो गए होंगे अ, मैंने कहा अच्छा, तो फिर जब मैंने खुद और फिर मैंने न्यूज़ न्यूज़ में देखा। जितने भी आपके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे ना वो, आज तक, ए बी पी न्यूज़ वग़ैरह-वग़ैरह वही सब दिखा रहे थे कि उन्होंने तो मतलब श्रद्धांजलि वीडियोज़ बना दी थी, ट्रिब्यूट वीडियोस बना दी धर्मेंद्र के लिए। मैंने कहा अच्छा! तो मैंने देखा कि यार ये स लोग ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था। तो फिर वही होंगे और शक भी नहीं होता, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग भी थे, तो आपको लगता है कि हाँ फिर तो अ, बीमार भी आते थे, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हो गए होंगे इसमें क्या अ, इतनी वो हैरानी वाली बात है। फिर मैंने एकदम से इंस्टाग्राम खोला और मुझे फ़ीड में ना। उनकी जो बेटी है, ईशा देओल उनका एक पोस्ट दिखाई दिया, जो कि उन्होंने 2 घंटे पहले ही डाला हुआ था। ठीक है? और न्यूज़ से पह जो न्यूज जो न्यूज रिपोर्ट बने प जो न्यूज़ रिपोर्ट्स मैंने देखी थी यूट्यूब पे या जो ट्विटर वग़ैरह पे। वो पोस्ट तो 4-5 घंटे पहले से उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। वो 4-5 घंटे पहले की थी। लेकिन वो पोस्ट लेटेस्ट था वो 2 घंटे पहले का था। जिसमें उन्होंने सभी जो मीडिया थी हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया उनको कॉल आउट किया था कि क्या आप क्या कर रहे हैं, मेरे जो। पिता है वो हॉस्पिटल में है और अभी रिकवर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छे ख़ासे हैं, तो आप एक आप एक ज़िंदा व्यक्ति को ऐसे मार दे रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है? और मेनस्ट्रीम मीडिया फिर मुझे पता चला अच्छा ऐसा है और फिर देखिए अगले दिन तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही कर दिया। तो मतलब ये सब आप सोचिए ना कि एक अच्छे ख़ासे ठीक है भाई उम्र तो सबकी होती है, मगर आप। मतलब होता है ना कि एक एक्सक्लूसिव या एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने के चक्कर में, सबसे पहले भागने के चक्कर में आपने एक अच्छे ख आपने बिल्कुल ही इतनी बड़ी खबर आपको आपने गलत दे दिया लोगों के बीच में, इतनी बड़ी गलत ख़बर आपने फैला दी, एक अ, अच्छे ख़ासे ज़ ज़ जीते जागते व्यक्ति को आपने मार दिया, अपनी खबर के लिए। तो ये जो होता है ना कि अगर अगले इस डेबड दिन डिस्चार्ज हुए, तो वो इतना मजाक बना उन सभी न्यूज़ चैनल्स का पूरी मीडिया का और इसमें आपके मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स थे आज तक और ए बी पी न्यूज़ जैसे। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़ देखिए ये एक आप खबर कह सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही घटित हुई है ये घटना।
अच्छा। <chuckles> अच्छा, हाँ, हाँ। मृत्यु हो गई। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। सही। हाँ, हाँ। ठीक कहा। हाँ। जी। बिल्कुल, सही कहा आपने और ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ, जो आपके साथ हुआ। मैंने भी ऐसे ही अ, न्यूज़ देखे तो मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया। लेकिन बाद में पता चला मुझे तो मुझे भी धीरे-धीरे ना, अ अ, जैसे बड़े-बड़े मीडिया आपने बताया कि आज तक तो उस पर भी <chuckles> अब शक होने लगा है तो। अ, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अ, घर में बुजुर्ग होते हैं, जैसे अ, तो वो लोग तो जैसे कुछ बुजुर्ग को मैंने देखा है कि वो कोई भी ऐसी-ऐसी अ, नुस्खा देखते हैं और समझते हैं, ये सच में काम करता है, तो ये सब चीज़ों के के बारे में क्या राय है आपको? कि बुजुर्गों पे क्या कोई अवेयरनेस होनी चाहिए ऐसी फेक न्यूज़ से निपटने के लिए, तो क्या राय है इसके बारे में?
जी हाँ। <chuckles> बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ बिल्कुल, वही देखते हैं। जी। हाँ देखिए जो, बुजुर्ग हैं खासकर, वो लोग जो उतने पढ़े-लिखे नहीं है, उतने शिक्षित नहीं है। उ और क्योंकि देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया जो था, एक टाइम पे वही जानकारी का, खबरों का एक म एक मात्र स्रोत था। उसी के उसी पे हम निर्भर भी रहते थे, खबरें दिखाने खबरें जानने के लिए, समाचार जानने के लिए। तो ये तो उनकी गलती है कि वो उनका स्तर इतना ज़्यादा, उनकी रिपोर्टिंग का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है। मगर आज जैसे बुजुर्गों की आपने बात की, तो देखिए जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो आज की पीढ़ी के हैं, चाहे अ, हमारे माता-पिता हो या हम लोग हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें बताएँ कि क्या सही है क्या गलत। और अ, मेनस्ट्रीम मीडिया पे आज कल ये बताना मतलब ये उनको इस चीज़ से जागरूक करवाना कि एक दम से ऐसी खबरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर आज जो मेनस्ट्रीम कुछ मीडिया चैनल्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चे स्पेशली जो टीवी पे अ, न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी बातों में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जब एक जिंदा अच्छे-खासे व्यक्ति को मार सकते हैं, सिर्फ़ एक्सक्लूसिव देने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए, तो क्या नहीं कर सकते हैं। और जि देखिए उनको बताना चाहिए कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ड्रामा होता है, जब तक हम आपको कुछ ना बताएँ। जा सो फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप पे जो आपको फॉरवर्डेड खबरें आती हैं, उन पे विश्वास ना करें। जब तक हर जगह से हर कोई पुष्टि ना कर दे ना, अच्छे से, जो ऑफिसियल सोर्स स्रोत होते हैं, जब तक वो पुष्टि ना कर दें, ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। तो उनके जो आस-पास के लोग है, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो उनको जागरूक रखें।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। ठीक है। जी। <chuckles> जी। हाँ। जी हाँ। ठीक है, ये बात तो आपने सही कही और आपने जो अनुभव साझा किया वो काफ़ी अच्छा था और इस अच्छी-सी जानकारी के लिए, आपका बहुत ही धन्यवाद।
जी, आपने भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछे और मुझे इतना खुलकर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी बात होती रहे।